Que onda, oye, me me gustaría poder compartirte una una pequeña, digamos, situación en la que apenas me vi como involucrado, donde me di cuenta que, quizás no estoy tomando las mejores decisiones y y pues, me me sentí un poquito triste al respecto, ¿no? Este, te voy a contar un poquito, mm, pues tiene no tiene mucho que empecé en un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo, digamos que demanda ciertas horas, digamos alrededor de 40, 43 horas a la semana, el el gran problema que yo siento es que, tengo que trabajar de noche, ¿no? Entonces, siento que esto ha destruido un poquito mis horarios que tenía antes, y y pues me ha dejado, quizás como sin muchas ganas de salir, de de echar como coto un rato con mis amigos, de de, como estar un poquito más feliz y y pues, me he sentido, digamos este, un poco como digamos, muy cansado en en ciertas situaciones, donde a veces, estar parado 1, 2 horas, para mí ya es como muy complicado, en y y como que más o menos prefiero guardar energías para ir a trabajar, que digamos, gastarlas en otra parte.
Ujú. Okey. Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Pues sí. Oye, pues, esto que me cuentas, la verdad sí, eh, suena pues como agotador. Y también, pues, pensar que no estás teniendo el, eh, pues, la parte de relajación, o la parte como de disfrute con con tus amigos, y eso que luego, pues, sí sí se como que sí se siente, ¿no?, como que sí falta. Entonces, eh, pues, me gustaría preguntarte como para ampliar un poquito más este contexto que me contaras, ¿cuánto tiempo tiene, que te estás sintiendo de esta manera?
Pues, debo decir que, quizás, probablemente llevo como 1 mes sintiéndome así como cansado, como digamos un tanto derrotado, un poco triste. Y fue a partir de de un pequeño evento al que pude asistir, este, donde me di cuenta, ¿no?, realmente de de este como gran cambio en mí. Y pues, antes digamos que cuando iba a un concierto cuan usualmente cuando iba a conciertos, pues, podía aguantar todo el concierto este parado echando como baile empujando a la gente pasándomela bien
Ujú, ujú. Sí. Ujú. Sí. Jum, ujú, sí.
y la última vez que pude asistir a uno. La verdad es que que ya no aguanté el ritmo. Me sentía como muy cansado. Me dolía la espalda. Y y llegó un punto en que a la persona con la que fui le dije: "Oye, la neta es que ya ya estoy muy, muy cansado. Yo creo que te espero aquí afuerita, donde ya no hay tanta gente, y pues perdóname", porque pues, ya era como la última banda, era como la banda grande
Ujú. Ujú.
y me dolió mucho, digamos, no poder disfrutarla como debía en su momento.
Claro. Oye, y entonces, este como aumento en actividades y en responsabilidades, pues, seguramente lo estás ya somatizando como como un estrés como un estrés que, pues qué bueno que te estás dando cuenta para que no se convierta después en en algo más complicado. Me gustaría que me platicaras cómo son tus tus horarios, tus hábitos, por ejemplo, eh, ¿duermes bien? ¿Cuántas horas duermes? Y si te estás alimentando también, pues, como como se debería ante tanta actividad. y tanta tanto desgaste de energía. Y también bueno, ya me platicaste que te sentiste un poco mal en este concierto que te dio, pues, como una especie de de cansancio, de tristeza, o no sé cómo llamarlo, pero, ¿estos estados de ánimo surgen también en otras en otros momentos? ¿Cuéntame más?
Pues sí, digamos que no estaba como yo muy acostumbrado a trabajos, digamos tan pesados, tan digamos físicos y cuando entré a trabajar, pues me dieron, eh, digamos la opción de horarios, ¿no?, yo yo yo pensando que podía como aguantar horarios de noche y que pues, eh, digamos, en su momento es demasiado buena idea. Pues elegí horarios de noche, ¿no? Entonces estoy trabajando toda la noche y duermo, pues parte del día, eh, digamos que me ha costado un poquito acostumbrarme en el sentido de que
Sí. Ujú. Ujú. Ujú.
pues a veces me duermo de más y ya cuando despierto, solo tengo tiempo para bañarme para comprar un poquito de comida y órale vamonos de nuevo al trabajo, ¿no? Entonces sí ha mermado bastante. Pues mis tiempos de sueño, mis tiempos de comida y y quizás eso ha sumado a a este pequeño problema que es que que tengo ahorita.
Sí. Ujú. Pues sí, y y sobre todo que eh, yo creo que los horarios ya no son los mismos que que te estabas llevando antes y pues sí, el cuerpo entra como en un estado de estrés, ¿no?, porque estás haciendo como demasiados cambios a los que estabas acostumbrado anteriormente, antes, por ejemplo, eh, ¿tenías una una vida rutinaria normal? ¿Llevabas a cabo actividades normales? Platícame un poco de, ¿qué hacías antes?
Bueno, antes de ese trabajo, pues estaba en la escuela. Entonces este, pues tenía horarios muy flexibles en el sentido de que, eh, a partir de cierto semestre nos dejaron pues nos nos dieron el como el chance de hacer nuestros propios horarios. Entonces yo como como las mañanas se me dan fatal y como vivía un poquito lejos de la escuela, pues elegía horarios en la tarde, ¿no? Entonces entraba a las 3 y media, a las 4 y pues me daba como todo el tiempo de despertar, desayunar y hasta de andar un un un ratito en bici. Entonces este digamos que pasé a tener horarios como muy muy holgados, muy libres a a estar como muy, muy apretados ahora.
Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú, sin duda, pero bueno, vamos a tratar de encontrar algo que te sea práctico y que te sea fácil de de implementar. Por ejemplo, mm, me, ¿has probado al eh, últimamente hacer algún tipo de actividad, eh, digamos al aire libre, un poco de ejercicio, aunque sea muy leve o no te dan nada de ganas de de ejercitarte?
Pues digamos que en los días que que trabajo así, por ejemplo, de, eh, como ejemplo, ¿no?, digamos trabajo los lunes, de 8 de la noche a
Ujú.
a 6 de la mañana, ¿no?, entonces trabajo ese horario, llego a mi casa, me duermo.
Ujú.
Y la verdad es que ya no me da mucho tiempo de de de hacer otro tipo de cosas, pero sí he pensado como quizás en los días que descanso entre semana, poder como agarrar como fuerzas de a ver de dónde, y quizás irme a un parquecito a a poder como salir a respirar, porque, pues sí, me he sentido como muy atrapado últimamente.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, porque los niveles de estrés seguramente aumentaron, ahora tienes ¿me dices que tienes un mes en este nuevo, eh, trabajo o un poco más?
Llevo llevo 2 meses, pero digamos que este último mes ha sido el más difícil.
El más complicado, y entonces, eh, tienes pensado, eh, digamos a a corto plazo seguir algunos meses más en este trabajo, ¿hay posibilidad de que te, eh, cambien de turno o qué cómo estás viendo la situación dentro de la empresa?, ¿has platicado con algunos otros compañeros?, ¿cómo cómo ves las cosas?
Pues, es es complicado, porque cuando entramos nos dijeron que no había excepción alguna para cambiar de turno, ¿no?, que si elegíamos ese, ese era el que nos íbamos a quedar, digamos, la gran mayoría de la gran mayoría del tiempo, a menos que obtuviéramos algún tipo de ascenso. Y y con compañeros, debo decir que también tengo un un pequeño tema en el sentido de que cuando entramos a esta empresa, entramos varios o sea entramos como unas 24 o 25 personas. Entonces, a la gran mayoría de esta gente, las mandaron a otra área que, pues, es un área que yo considero un poquito más relajada, donde, pues, se dedican, digamos, en un sentido a tener como les llegan como ciertas órdenes a su celular o a su como ángel, les dicen ahí
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Guau. Ujú. Ujú, ujú.
este, y ya a a agarran como: "Ah, pidieron tantos productos de tal, esto, esto y esto", y los llevan a, este, a otra área. Yo estoy en un área donde tengo que cargar primero cajas, digamos, hacer como cajas grandes de pedidos y después subirlas a camiones, ¿no? Entonces, lo mío es como es un poquito más físico, un poquito más pesado.
Ujú, ujú. Ujú. Ujú, ujú. Sí.
Entonces, pues, muchas veces mi experiencia no no no es la misma que la de mis demás compañeros, ¿no? Entonces, a veces, me quejo yo con ellos de: "No, es que estoy bien pesado, porque son 3 camiones para tal hora o son 4 camiones, entonces, no nos da chance de descansar". Y ellos me dicen: "Ah, pues, qué mal, compa, pero, pues, yo estoy como chido en mi área, no, no pasa nada". Entonces, como que muchas veces también mi experiencia se queda como solo en el área donde yo trabajo.
Ujú. Ujú, ujú. Pues, sí, la verdad es que, eh, l lo que cuentas, pues, sí sí suena como muy tensio mucha tensión también aparte ahí. Y, pues, yo creo que mi sugerencia va a ir por el lado de que, pues, eh eh, ahora tienes esto y y, pues, ni modo, o sea, bueno, ya lo elegiste, está bien. Te puede servir como experiencia, te puede servir, a la mejor, hasta como una especie de currículum para para seguir buscando que no descartes el el buscar, sobre todo, algo que tenga que ver con tus horarios que te funcionan mejor, ¿no?, que te puedas, eh, no sé, encontrar algo por el día, durante el día. Ahora eso sería como como lo ideal, pero mientras tanto, mientras que ya estás aquí, pues, mira, piensa que, eh, tu cuerpo se va a ir adaptando, poco a poco se va a ir adaptando, porque así es el el cuerpo humano, empiezas a a encontrar ya más, eh descanso durante el día, sobre todo alimentarte, pues, como debes hacerlo, alimentarte bien y si puedes, pues, alguna rutina de ejercicio también durante el día para que te dé la energía que necesitas para aguantar bien las noches y luego, al día siguiente, volver a tener energía. No sé, si si esto que es tan sencillo, pues, te pueda ayudar en algo o tengas tú, también, no sé, la idea de de hacer como una actividad diferente, o n n n revisar con compañeros lo que están haciendo otros compañeros como para aguantar, porque, seguramente, los que tienen más tiempo ahí ta también te sabrán da decir cómo hacerlo.
Claro, sí. Pues, fíjate que me estoy por e por ejemplo, ahorita me estoy aguantando un poquito como las ganas de salirme de ahí este por las fechas. Digamos que conviene trabajar por el momento. Entonces digamos que a largo plazo no pienso estar mucho tiempo ahí. La verdad es que no creo que sea lo más benéfico para para mi salud. Pero mientras estoy ahí, creo que lo más importante podría ser lo lo que me mencionaste de la alimentación, ¿no?, porque eh, creo que no estoy tomando las mejores decisiones a la hora de comer, de desayunar o de comer ahí mismo y siento que en algún punto se va a resentir en mi cuerpo y quizás ese sea como el punto de de no retorno en mi salud, ¿no? Entonces creo que
Ujú. Sí, claro. Ujú. Ujú. Sí. Sí, claro. Ujú.
me me has ayudado como a ver que no estoy como teniendo los cuidados necesarios para mí y y que quizás, pues, va a haber un punto de donde mi cuerpo me exija u una rutina diferente, ¿no? Entonces muy probablemente sea por ahí. Oye, de verdad, muchísimas gracias, me hiciste como reflexionar mucho sobre mis mis actividades, de verdad te lo agradezco muchísimo.
Claro. Te deseo la mejor de las suertes y hasta muy pronto.